Ah, quindi comunque, è durato un pochettino insomma.
Eh sì, sì, sì, sì, sì, sì non era non era diciamo fuffa assolutamente, anzi, ed era anche molto mhmm, richiedeva molto tempo, perché
Okay. Okay, quindi hai dovuto sia lavorare, che studiare nello stesso
Esattamente, ho dovuto fare entrambe le cose per un periodo, chiaramente facilitato dal fatto che, ehm, lavorassi nello studio di famiglia, quindi diciamo il mi il mio "capo", tra virgolette, era mio zio, con la quale, grazie al cielo, ho uno splendido rapporto. Ehm, però comunque, le cose che andavano fatte andavano fatte. Questo chiaramente anzi, da un lato era un vantaggio, dall'altro uno svantaggio perché, ehm, quando i ritmi di lavoro si facevano particolarmente intensi, avendo anche un legame affettivo, ehm, non potevi dire come magari qualsiasi, ehm, datore di lavoro sconosciuto: "Io tanto lo stipendio me lo prendo, oggi mi do malato." Chiaramente, no, quindi non lo potevo fare, umanamente parlando quantomeno. E
Certo. Okay. Cert Eh, cer Sì. <chuckles> Cer Quindi hai fatto una bella fatica immagino.
e quindi sì, quelli sono stati 3 anni tosti, ma appunto, ehm, l la cosa più tosta, non è stato neanche quello, ma è stata appunto il muro, dal punto di vista di familiare, insomma, quindi genitori che mi si è presentato davanti. Quello è stato
Okay. Quindi, diciamo non sei stato incoraggiato a fare, ehm, questa cosa. Okay
<clicks tongue> No, tutto l'opposto, tutto l'opposto, perché chiaramente, come ti dicevo all'inizio, quel mondo dalle generazioni, mhmm, molto precedenti alla nostra, ad esempio mio padre del è '56, 1956 nato, ehm, venivano viste come, n' so, u una cosa stupida, una cavolata, anzi quasi quasi una cosa sbagliata ecco. Ehm
Sì. Okay, okay. Eh certo, sì. Sì, sì, sì, sì. Poi immagino che anche il fatto di uscire un po' dal dal business di famiglia, non sia stato ben ben visto, diciamo.
Certamente. Certamente. "Tu hai sei fortunato, non sai che fortuna che hai." Che per carità, ehm, e tutto era t è tutto vero, era tutto vero. Però, nel momento in cui una fortuna ti rende infelice, non è più tale, e
<chuckles> Certo, certo. Certo, quindi quindi nel senso per tornare alla domanda iniziale, mhmm, tu hai seguito il cuore alla fine.
Esatto, ho seguito il cuore, però chiaramente, cercando anche di, ehm, dosare quelli che possono essere gli obblighi economici, gli obblighi familiari, e anche gli i rischi, ehm, sia a breve che a lungo termine, perché, no, chiaramente, vivendo appunto io son di Milano, vivendo qua a Milano, e la vita, ehm, costa parecchio, essendo anche stato abituato comunque a un certo stile di vita, ehm, colpa o onere e onore ch e onore che sia, ehm, chiaramente dovevo valutare tutte queste cose.
Sì. Certo. Sì. Eh, sì eh, Milano costicchia dici Certo. Certo.